Un chien et un chat.
D'accord, ouais, effectivement, c'est pas des personnes à qui tu peux te confier, malheureusement, même si j'imagine qu'elles, heu, t'apportent, du coup, en en ouais, voilà, un grand confort malgré tout, heu, mais c'est vrai que tu pourras pas peut-être en parler avec eux pour qu'ils t'empêchent de dépenser, du coup, face au stress. Hem
C'est réconfortant. <chuckles> Bah, non, mais surtout, en plus, parfois, du coup, je me mets à dépenser pour eux, heu, mon chien, je vais lui acheter un os, heu, je veux voir qu'il se sente bien avec moi je pense. <chuckles> C'est, oui ah, bah, lui, il est content, hein.
En vrai, c'est bien quelque part, enfin OK, du coup, forcément, ça ça crée une dépense mais lui, au moins, est content, quoi, donc c'est ça qui est bien. C'est que ça permet
Ah, il va pas bien! Oh, ça sent l'os! <laughs> Ouais, c'est, mmh, ouais.
<chuckles> Une bonne méthode, ouais. Mais du coup, ouais, j'espère que, voilà, ces, heu, ces petits conseils vont te permettre de en tout cas, de, heu, peut-être, gérer un petit peu mieux ton ton budget de dépenses liées au stress, heu, après ce que tu pourrais faire également, tu vois? C'est peut-être, tu vois? Te te rappeler que, voilà, heu, il y a des choses que tu peux peut-être dépenser, heu, pour éviter, du coup, que ce soit des montants qui soient trop, trop forts quelque part, hem
Mouais, ouais, mmh.
enfin, est-ce que du coup, il y a peut-être un un paquet de bonbons que tu aimes bien, heu, qui serait pas très cher par rapport à une boisson sucrée et des gâteaux apéritifs, ou alors, heu, peut-être te mettre un planning sur le fait de de ne pas manger du coup de en gros, vraiment, de t'interdire quelque part, heu, tu sais? De t'interdire de manger des chips ou heu, ou du saucisson, par exemple, pendant une période de temps?
Ouais, me mettre, heu, des des petites des petites limites, ouais, heu, sans que ça soit non plus un blocage complet, heu, des petites limites que j'arriverai quand même à respecter à respecter, oui. Mmh.
C'est ça, voilà. C'est ça. Voilà, faut pas que ce soit trop brutal non plus parce que, bah, si c'est ça, c'est tu peux pas tenir de toute façon, hem, mais tu vois dans ces cas-là quand tu sens que c'est une période, heu, vraiment très compliquée pour toi, heu, potentiellement poser des limites avec toi-même, heu, ça pourrait peut-être t'aider pour voir, heu, est-ce que c'est possible ou pas, heu heu, de pas trop dépenser non plus?
Oui. Oui. OK OK, bah é bah, écoute, heu, bah, je vais je vais y penser, je vais essayer de mettre en place, heu, tout ça et bah, en espérant que ça aille, heu, ju ju jusqu'à la fin, heu, mais dans le cas où ça irait pas à un moment ou à 1 autre, heu, effectivement, oui, heu, c'est de de suivre tes conseils, ça pourrait peut-être aider, en tout cas, heu, mon compte en banque pour le coup, heu, qui a qui aurait besoin d'aide. <chuckles> Oui, bien évidemment mais ça finit toujours par arriver de toute façon, donc heu, mieux anticiper pour ce pour ce, prochain coup, on va dire.
Ouais. Ouais. Effectivement, je vous souhaite que ça arrive pas à nouveau, quoi, enfin, ce ce stress-là, heu, j'espère que ça ne t'arrivera pas, en tout cas. Malheureusement. C'est ça, ouais.
OK, OK, bah, merci en tout cas pour, heu, ton écoute et tes conseils. Je te reme
Avec grand plaisir, bon courage à toi!
Merci.